あ、食べ物の匂いもそうですし、あの、店頭に出てるあの、うちの近所のスーパー、野菜コーナーなんです、あの、1番入ったとこ。そこに出てる野菜とか果物が変わるんですよ、ガラッて。
ええ。 ええ。 ええ。 ああ、なるほど、秋になるとってことですか？うーん。うーん。
うん、そうなんですよ。例えば、直近、今、11月2日だから、えっと、じ例えば、9月の中旬ぐらいに、ある日スーパーに行ってた、急にオレンジ色の何かが目につくんですよね、そうすと、よく見ると、「和歌山県産なんとか柿」みたいなの書いてあるんです。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
ああ、柿ね。うーん。そうですね。なんか、秋、かぼちゃって秋でしたっけ？
そう。 え、そうなんです。 かぼちゃは、でも、年がら年中ありますね、日本。うん。そうそうそう。多分
あ、そうなんですね。ああ。ああ、じゃあなんか秋になってくると柿なんですね、ううん。
うん。柿とか、あと、それがスーパーの店頭で、もうちょっと秋が進むと、うちの近所のスーパー、店頭で石焼き芋を売ってるんですよ。
ええ。 ええ。 ああ、いいですね、ううーん。
うん。ただ、実際、あれは石焼き芋じゃなくて、え、電熱ロースター焼き芋なんですけど、あの、そう、あれが売り始めると、「ああ、秋だな」みたいな。店頭で感じる秋みたい。
ええ。 そうですよね。<chuckles> ええ。 ええええ。 う、ふふん、そうですね。なんかいい匂いもしてきますしね。うん。うーん。なんか冬冬ってこう、なんか冬の、ん、食べ物みたいのって変わるんですか？秋から。
うん。 うーん、そうなんですよ。 うん。 冬は、あの、今もちょっと出始めてますけど、その、スーパーで出てくるので、「あ！」って思うのは、さっきは果物の柿ですけど、牡蠣。
ええ。 ええ、牡蠣。あ、牡蠣って冬なんですね。へえ。ええ。
海産、海産物の牡蠣。 うん。真牡蠣とか、あの、例えば、えっと、北海道のえっと、あ厚岸産の真牡蠣とかが殻付きで売ってる時とか、「あ、やっぱ寒くなってきたな」とか思いますね。
ええ。 ええ。 ああ、あの、じゃあ、もう、冬は牡蠣を食べるっていう風にもう決めてるわけですか？
うん。うん。